Kesinlikle yani, ben de mesela aklıma geldi. Geçen ay şey yapmıştık yi bu, eee, grupla toplanıp herkes kendi yemeğini yapmıştı falan. Bir sürü, böyle, yemek yedik. Güzel aktivite oldu, işte, eee, geçen de, yani dün aslında, plaja gittik falan böyle ara ara. Bugün de çağırdılar da, bugün maalesef işim vardı. E, güzel, böyle, aslında aktiviteler oluyor. Bir, eee, aktifiz yani. Eee, yani sende var mı peki, böyle, o arkadaşlarınla, böyle farklı bir şeyler, aktiviteler yapabiliyor musun? Söylemiştin yine evli olduğunu, çocukların olduğunu da.
Hıh. A! Çok güzel. Oh! A! Hı hı. Imm. Ya, onlarla ben hiçbir şey yapamadım ders dışında, öyle söyleyeyim sana. Ama önceki arkadaş gru arkadaş grubumla demeyeyim de, eee, önceki kur, eee, grubumla diyeyim, eee, az önce bahsettiğim o tanıştığım, aynı işi yaptığım, yaşıtım kızla bi birkaç kez dışarı çıktık. O bana kendi mutfağımdan bir şeyler tattırdı. Ben ona kendi mutfağımdan bir şeyler tattırdım. İşte, Türk kahvesi içtik vs. falan filan, çok tatlıydı. Hâlâ daha bazen konuşuruz, bazen mesajlaşırız. Hatta planlıyorduk beraber görüşmeyi, etmeyi, gitmeyi, gelmeyi. Ama, eee, yapamadık, maalesef başaramadık. Eee, diğer grubum da, hani, ondan en önceki de hem çok kalabalıktı hem de bizim, eee, şeylerimiz çok birbirine uymuyordu baktığında. Eee, mesleklerimiz, işte, yaşayış tarzımız, yaşımız...O yüzden o grupla da bir şey yapamadım. Benim en çok böyle bir şey yapabildiğim gruplar daha çok aynı meslekten bulunduğum gruplar ya da birisiyle tanıştırıp beni arkadaş grubuna katan insanlar oldu, en azından Avrupa'da. Ya da kendim, eee, şeylere gittim, meetup'lara gittim. Ha, bak ondan bahsedebilirim. Bir, iii, şeye gittik, speaking club'a gittik. Bu speaking club'ta insanlarla, yeni insanlarla tanıştık. İşte, hepimiz, aaa, İngilizce yok İngilizce, İngilizcemizi geliştiriyoruz. Expat meeting gibi de düşünebilirsin bunu, yeni nesil expat meeting. Ondan sonrasında, eee, çok güzel vakit geçirdik ve biz orada bir Türk bireyle tanıştık aslına bakarsan. Sonra bir arkadaş grubu kurduk. Beraber gezdik, etkinlikler yaptık. Hani buna yol açtı. Bak bu, bu beni çok motive etmişti dil öğrenmeye.
A! Hı hı. Anladım. Hı hı. Hıı. Çok güzel. <giggles> Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hıı, anladım. Evet, evet. Hıı. Ark eee Anladım. Hı hı. Doğru. Hı hı. A! Hadi. Hı hı, evet. Almanca değil mi? Ha, İngilizce, tamam. Çok güzel. A ha, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Çok güzel.